Uhum, essa essa comunicação é importante.
Escada 10 minuto, meia hora que eu tirar, isso vai ter que acrescer, né, porque eu tenho a minha meta de trabalho que me interessa.
Sim, sim, com certeza.
Né, eu ganho por produção. Então, né, eh, cada um que trabalhe do seu jeito, a a minha o meu modus agora operantes é esse, eu trabalho por produção.
Uhum, não, justo, legítimo, legítimo. É, eu acho que você está no caminho certo, para esclarecer isso com as outras pessoas, e e e eventualmente de novo, ontem a aconteceu uma exceção dessa, que que ocorre, assim, raramente, também não se sinta culpada de em prol de ter um di o o o o po o dia posterior mais produtivo, talvez, você possa compensar. Mas de de não trabalhar durante todas as horas que você quis, você termina um pouqui você termina num horário normal: "Tá, foi uma pena, hoje eu não consegui fazer o que eu queria, mas eu compenso amanhã, mas eu vou dormir, vou ter meu sono e vou ficar melhor amanhã".
Então, essa dificuldade, sabe, está por isso. Aham. É, é isso, você tem razão. É, eu tentei, sabe, ontem aí, eh, hoje, não acordei legal, né, e assim eu acho que só volto ao normal amanhã.
É, amanhã você hoje você ajusta
É é impressionante, né, como é, 1 dia atrapalha 2, é, pode ser. Olha muito obrigada viu, é sempre bom a gente conversar e trocar uma ideia e ouvir.
vai dormir mais cedo até um pouco.

Tive que sair com cachorro que não estava na na minha no meus planos. Porque o cachorro é do meu filho, né, a gente mora junto e tal, mas ele tem toda a obrigação com o cachorro. Eu gosto muito, mas eu não quero obrigação.
Uhum.
Porque eu digo para ele: "Olha, obrigação que eu tenho agora com o meu trabalho, com horário". Mas pronto, às vezes não deu, estava chovendo. Aí um sobrinho me ligou do Rio. Eu tive que atender. Aí eu já comecei ao meio-dia.
Hum.
Né. Aí quer dizer, já foram 2 horas depois.
É, a é, a gente tem que levar aham. 2 horas depois. Aí, acrescentou 2 horas depois, eh, de noite, né.
Aí 2 hora. De noite. Quando foi à noite assim, à noite, não, à tarde, era mais cin que ai entre esse horário aí eu paro, né, uma folguinha. Meu filho manda mensagem que estava com muito trânsito em Lisboa, que ele não ia chegar no horário, então, se eu poderia andar com o cachorro novamente. Porque não é só o andar com o cachorro, mas quando volta tem que limpar o cachorro.
Uhum. Sim, sim.
Né, limpa a patinha, ta-ta-tá. Faço com o maior carinho, mas imagina que era mais 1 hora. E eu tinha me programado que eu ia tirar 1 hora para poder fazer o lanche.
E esse Uhum.
Né, então levei 2. Aí, já aumentou. Aí o meu sobrinho liga de novo. Pois é.
Entendi. Esses imprevisto Aham. Esses imprevistos eles ocorrem com frequência?

Uhum. É, se f se for se for só um dia no eh, que ocorre isso, enfim, faz parte. Agora se senão, se é algo que ocorre com uma certa frequência, ainda que não todo dia, talvez você possa ajustar essa rotina, eh, pra, eh, no caso de imprevistos, de você não perder bastantes o ao invés de, por exemplo, acordar às 10h00 você acorda um pouco mais cedo.
De imprevisto, então É.
Eh, 9h00 porque aí você dá margem. Tudo bem, ontem foi uma exceção, você perdeu várias horas, mas você
É. É porque eu várias horas, eu terminei de trabalhar mais de meia-noite.
Uhum. E e aí
Você entendeu? Eu deitei eram 2h00. Aí eu quero dormir também um pouco mais, né. Mas isso, de um mês de um mês para cá
É. Uhum. Aí vira um ciclo vicioso, né. Por conta de 1 dia você altera a rotina do do os próximos.
Da da outra isso. Então tem isso, sabe, e essa é o que você falou, o trabalho remoto, eh, ele exige sim mais disciplina e as pessoas entenderem: "Não, naquele horário eu não posso fazer", e eu também entender isso: "Eu não posso atender o telefone" "naquele horário que eu estou trabalhando. A não ser" eu já até pedi para família assim: "Coloca um tarja de urgente"
É.
"na notificação", sabe, um uma chamada, assim, de urgência, né, que eu sei que eu preciso falar naquela hora.
Não, perfeito. Perfeito, acho que essa comunicação com com familiares, com amigos, eh, eu acho que é importante, porque as pessoas que eh, que não trabalham em casa, não trabalham, eh, com de freelancer flexíveis, eh, elas não têm muito a noção, elas pensam que os outros que estão trabalhando em casa estão livres o dia todo, então e não é culpa delas, você tem que deixar claro isso para elas e: "Olha, não me liga a não ser que seja uma emergência, eh, ou algo imprescindível de ser resolvido. Mas não me liga durante tal e tal horário".
tamente. Olha, hoje